Sei una persona, diciamo, uhm, in grado di sviluppare un pensiero critico che sia
Eh.
corposo e sostanzioso, ma, ehm, se sei l'italiano medio che probabilmente ha un livello di scolarizzazione e di istruzione bassissimo
Sì. <chuckles> Sì.
quindi la 3º media
Sì.
non puoi
No, no, infatti sì, poi esatto. L'influenza che hanno i mezzi di formazione è pazzesca, cioè ti dico questo ad esempio stavamo, mhmm, cercando pensando di prendere una dicia 1 1 1 abitazione di villeggiatura, no, in montagna, e allora mia moglie parlava con la sua socia e diceva questa cosa, no. E lei gli ha risposto: "Ah no, ma mio marito si è informato, adesso non è il momento perché, ehm, con queste venti di guerra, che c'è in Europa, con la Russia, non è adesso il momento per fare". Ho detto:" Ma", e mentre me lo diceva, io di mister ma te ti rendi conto?
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Sì. Ma è sulla base di cosa?
Eh. Cioè non si è informato, <chuckles> cioè capito? Cioè la gente è impa è diventa matta. Sì, sì, no, ehm, cioè la gente diventa matta su ste cose. Ma poi tutta riparlando anche sempre del discorso del covid, tutta la gente la cattiveria anche sui social network, cioè ehm sul fatto di c vaccino, non vaccino, l'odio che si era scatenato. A me sembrava di di rivivere proprio cose, che nella storia sono sempre cioè sembrava quasi, con il con le dovute proporzioni, no. Però chi non si vaccinava, a poco mi mancava che gli mettessero la stella di David sul braccio, no. Ehm, c'è stata, cioè la gente proprio reagisce in modi la la mhmm, proprio i i so anche ancora ad oggi i mezzi di informazione, nonostante l'avvento di internet che magari si pensava potesse portare un pensiero più indipendente, la gente rimane proprio influe rimane influenzata da questo mezzo di informazione che la TV, che sembra che sia al Vangelo, fondamentalmente.
Con chi? Con un economista, con Uh! Sì. Sì. Mh-mh. Sì, sì.